そうですね、ちょっと話したいことがあって。
はい。 うーん。
あ、今自分が大学3年生なんですけど、その大学で、まあ、なんですかね、まあ、いろいろ、いろんな人と会って、まあ、なんですかね、一緒に授業を受ける人だとか、まあ、一緒にご飯食べる人だとかとかはいるんですけど、なんかすごい
はい。はい。 はい。 はい。
ま、そんなになんか、そういうなんか、心からの友達になれてるのかなっていうのはあって。で、その原因が、まあ、その自分がそのなんですかね、小さい頃というか、小学校の最後の方と、中学校全部と、高校の最初の方に、ま、海外に住んでたっていうのがあって
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。
そうですね、あの、高校の頃は編入して入ったので、周りの人はみんなそれを知ってた上で自分に接してたんですけど。
うーん。
あの、大学に入ってから、まあ、みんな、そんな、まあ、出身高校ぐらいとか出身県ぐらいは知ってますけど、そんな経験のことは知らないので
はい。 ああ、はい。
言わないと自分から。でもなんか、やっぱり
うん。
帰国子女ってなんか、人からなんか、なんですかね、まあ、すごい。
うん。
あんなんか、ちょっと違う接し方をされみたいなってのが、ま、多分結構よくあることで。
ああ、はい。あの、例えばこう、普通に生活をその当時していて、なんか自分のこう、接し方ってんですかね、あ、なんか違うなって感じたところって何かありました？みんなが自分に対して。
まあ、なんか、そうですね。 はい。 ああ、なんですかね、なんか、すごい、多分日本ってから見てる、ま、自分はアメリカに住んでいたんですけど、日本で得られるアメリカについての情報と、まあ、アメリカで得られるアメリカの情報にすごい乖離があってめちゃくちゃに。結構なんか、そんなん別に、自分から見たら、あ、そんなん別に、どう考えてもそうじゃないでしょみたいなことを信じてて、で、それをなんか、自分になんか、何回も聞いてきて、なんか、いろんな人は、それはなんか、ほんとに、なんか「自分で調べればいいのにな」、なんか、「鬱陶しいな」って結構思っちゃって、高校生の頃に。
うーん。 はい。 うん。 ああ。 うん。 <laughs> はい。うーん。 うん。 うーん。 ああ、その当時はネットはあったんですよね、もちろん。携帯があったり。うーん。
はい、そうですね。はい。それでもやっぱりなんか、結構嘘の情報が多分ネットに多くて、嘘というかなんか、すごいアメリカの中でも特定の地域だけで、本当のことがなんか、あたかもアメリカ全体みたいな感じで結構思ってる人が多かったり。
はい。 うん。 はい。
あ、なんか、色々聞いてくることがなんか、なんですかね。
うん。
なんかなんか、解像度が低いなっていう質問とか、なんか、あと、ま、普通に失礼だなっていう質問が多くて、なんか入るの面倒くさいなとか結構思ったりして
うん。 ん、ああ。 ああ、はい。 うん。
で、ま、でも高校生の頃はまあ、まだマシだったんですけど、それは。まあ、別にそういう人が割と何人かいる高校だったので、全然そこまで目立つみたいなことはなかったんですけど。
はい。 うん。 うん。
あの、大学だと、自分の行ってる大学がその都心みたいなとにあるわけじゃなくて、ちょっと田舎の方にあるので。
はい。 うん。 はい。
なんですかね、やっぱりそういう人がちょっと、前いた高校よりはどうなんですね、自分の周りにはすごく少なくて。
うん。
まあ、多分、本当にもう田舎から出てきてて、もう本当に知らない人がいて、ま、なんかそういう人とかに話したところで、あんですかね、まあそういう人たち
はい。 なるほど、はい。 うん。 うん。
が、多分自分がすごく気が合わないっていうのもあって、今そういうひ周りにいるそういう人たちが。
うん。
話すのがまあ、面倒で、で、なんですかね、まあ、今、ちゃんそういうことを言ってないっていうのがあって、やっぱり。まあ、なんですかね、ま、偽ってるわけじゃないですけど、別に訊かれてもいいんですけど、訊いてこないので、まあなんですかね。
はい。 うん。 はい。 ああ。
ちょっと、なんか、やっぱり本当の自分ではないなと思って、ちょっと疲れてはくるんですよね。
うん。やっぱり、こう、高校の時から始まり、今に至るまで、こう、いろんなことをこう、「どうなのどうなの、アメリカってどうだったの？」っていうのを訊いてこられて、ちょっと、なんか、こう、疲れたなっていうのもあるんですよね。
そうですね。まあ、なんか、やっぱり結構し結構本当に、なんですかね、「日本のせ」なんか、「学校生活がアニメみたいなの？」ってアメリカ人が多分訊いてくるノリと同じレベルなので、まあそんなわけないだろっていう感じなんですよね。
うん。 はい。 ああ、はい。 うん。 そうなんですね。で、その時は、ま、とりあえずまあ、こう、ま、社交辞令じゃないですけど、こう優しく、こうこうこうだよっていうこと、コそういう、こう、コミュニケーションを取られていたんですよね。
うん。 ま、そうですね、高校の時でも仲いい人だったら、そんなわけないだって結構突っ込んだりしてましたけど、ま、適当な人だったらまあ、適当に話して適当にまあ、場を濁して終わりみたいな感じでしたね。
うん。 はい。 うん。 うん。でも今はちょっと、こう、都心じゃないので、もっとこう、純粋に訊いてくるっていうんですかね？なんかそういう人も、うん。その中でもあの
そうですね。 ん、そうですね。 いや。
一応こう海外を経験しているお友達とかはいらっしゃるんですか？
はい。 うんうん、ま、自分の仲いい友達、仲が本当にいい友達だったら、まあ、いるはいるんですけど、その人はその、自分がいつも学科とかで一緒にいるコミュニティとは全く関わりがないので。
うん。 はい。 ああ。
そうですね、あんまりなんか、その、自分の今属してる大学の中のコミュニティの面でいくと、なんかあんまり
うん。 はい。
そうですね。そこの友人関係は助けにはならないかなって感じなんですよね。
うん。 なるほど。ご自身としては、でも今のこの、環境で、もう少し高校の時よりも、なんか、こう、馴染んでっていうんですかね？もうちょっと本音が出せるお友達が欲しいなっていうのがあの、本音ですかね？
ああ、高校の頃の方がなんかどっちかというと、やっぱり自分は出してて、ま、みんな知ってるってのもあるし、仲いい友達も、まあ、いたので結構。ぱり同じ環境ですごい時間を過ごすじゃないですか。高だと。なんか仲良くなりやすかったってのもあって、いるんですけど、ま、大学は、まあ
うん。 ああ。 うん。 はい。 はい。 うーん。
ま、週にいっかいとか2回しか会わない人もいたりするので、ま、それだと、まあ、別になんかそこまで、そうやってなんか自分から自分のことを話そうとするほど、仲いいのかって言われたら
はい。 うーん。 うん。 うん。
なんか、たわいもない話しか、ま、しないみたいな感じなので
ああ、あの、先ほど言われた、あの、海外を経験されてるお友達ともやっぱりこう、高校みたいにいつも会うわけではなくて、たまにこう、会うっていう感じなんですかね。
ん、まあ、そうですね。ま、でも、その人はまあ、結構、ま、な結構仲いいんですけど
うん。うーん。
そうですね。ま、それはなんか、ほんとに自分がいる環境とはちょっと違うので、大学の外だばっかり会うので
はい。 はい、はあ。
大学の中が、まあ、そうですね、大学でなんかちゃんと
うん。
話してる友達が、ま、いるにはいるんですけど、ま、その友達も、ま、違う学科だったりするので、ま、あんまり、そうですね、自分の生活にすごい関わってくる部分じゃないかなとは思ってます。
うーん。 はーい。 うーん。そうなんですね。何か、こう、サークルに入られたりっていうのはないんですかね？
ま、サークルには、ま、入ってて、サークルでは、なんか、1回聞かれたあで話したんですけど、ま、なので、ま、そのサークルの人達は知ってるんですけど、そもそもそのサークルが、ま、運動系のサークルなんですけど、ま、最近めちゃくちゃ寒くなってきたんですけど、寒くなってきて、で、自分の同じ学園の人が、さんねんせいで、結構就活で忙しい人とかもいて
うーん。 はい。 うん。うん。 はい。 ああ、なるほどはい。うん。 はい。
やっぱり、なんか、活動が、なんか、そんな、されなくなったんですよ、自分の学年のは、活動しなくなって、で、そうなると、自分も、ま、うーん、なんか、あんま行きたくないなみたいな気持ちになることが多くなって、ま、あんまりそうですね。最近はそもそもサークル活動自体、みんな忙しくない時が多いですし
うん。うーん、はい。 はい。 はい。うん。 うん。 そうですよね。
ま、自分もそうですね。
うん。
まあ、行ってないので、その友達とはなんか、割と最近ほんと話してないなっていう感じですね。会っては
はい。 うーん。 他に何か大学の中で、人と交流するこう、行事だったりっていうのはないんですか？最近は。
あ、なんか、大学で留学生のなんか、支援のアルバイトをしていて、で、それではなんか、留学生と話したりするんですけど、一人仲良い人が今はいるんですけど、その前までいた、ま、すごく仲の良かった友達が、半年の留学だったので帰っちゃって
はい。 うーん。 はい。 うん。 はい、あ、なるほど。
ま、そうですね。それもあって、なんかやっぱり
うーん。
その人には結構いろんなことを話してたんですけど、ま、今の大学の人たちにはそんな話してないなって、なんかすごい、ひかそれと比較すると、なんかすごい際立つみたいな感じで、自分が思ってますね。
うん。 うん。 ああ、そうですよね、先ほど半年で帰られたっていうので、学校で実際に会うってことがなくなったんですよね。
そうですね、学校でもう会わなくなっちゃったので、全然。もうそれが合わなかったっていうかもう電話することしかできないので。
うーん。 うーん。 あ、そうですよね。
なんか、なんですかね、ま、仲がいい友達は本当にいなくなっちゃったっていう感じですね。
うん。 はい。学校の外では、あの何か行事に参加されたりっていうことはなかったんですか？イベントっていうんですかね。
あ、ま、アルバイトはしてますけど、まそんななんか、自分があんまりアルバイトにすごい熱熱意があるタイプじゃなくて、なんか全然ま、お小遣い稼げればいいかなみたいな感じなので、そうです。なんかそんな
うーん。 はい。 うん。 うーん。
結構仲、バイトで仲良くなる人たちって自分のイメージだと、なんかすごい、積極的になんか長い時間働いたりなんか、ま、終わった後に遊びに行ったりみたいなことをしてるイメージがあるんですけど、俺はなんかそこまでなんか、結構勉強の方を優先したので、1年生、2年生の時に。
はい。 うーん。 はい。 はい。 あ、はい。
ま、あんまり入ってなくて、そうです、そこまで仲良くはならなくて、でまあ、その前までやっていたバイトが、なんか、ま、すごい、時給がま、低かったので辞めて今新しいバイトをしているので、そうですね、あんまり友達、コミュニティができるようなバイトってのはないですね。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 なるほど。なかなか、まあ、出会いもなかったりとか、あと、まあ、その自分を出すチャンスがないっていう感じですよね。うーん。
そうですね、なんかすごく、「それは難しいな」って最近は思ってきてて。
はい。まあ、一般的にはっていうか、まあ、あの、まあ、提案なんですけども、まあ、今いる今いるっていうんですかね、今はもう、あの、学校の外で会うっていうお友達のお話をされたと思うんですけど、そのお友達を、こう、まあ、数はたくさんいる方がいいと言えば、そうなんですけど、そ数よりこう、深さっていうんですかね。はい、あの、その友達を、うーん、あの、大事にするっていうんですかね。
うーん。 はい。 はい。 ああ、確かそうです。 そうですね、確かに。
そういうのが、うーん。
あんまり浅く関わっている人がいっぱいいたとしても、やっぱり自分としてはなんか、満たされないことがやっぱりあるので、まあ、それはなんか一番
はい。 そうなんですよね。うん。
安心感というか、なんか、満足感を得られるのかなと思います。
うーん、なんかこう、たくさん浅くだと、こう、いつもこうね、自分をこう、よも偽ってじゃないですけど、エネルギーを使ってしまうので、本当にここ心を許せるお友達が数人でもいたらいいかなとは思いますよね。
そうですね、やっぱり、その人とかすごい今、仲がそこそこいい人たちとやっぱり深めのが一番いいのかなとはちょっと思います。いろいろ話し くださってありがとうございます。
うーんうん。 はい。 はい。 はい、あ、力になって良かったです。はいありがとう。